Yani, o madalya olayından dolayı mı bunu soruyorsun? <chuckles> Evet, yani belki içimde bir ukde kalmış olabilir. Yani, iii ama şöyle düşünüyorum: Ya, bir kelebek etkisi vardır ya. Hayatım ya, belki dönüm noktasıydı, belki o gün çok iyi bir derece alsaydım, eee, belki çok bambaşka bir ha hayatım olabilirdi. İyi ya da kötü anlamda, hiç bilemeyiz bunu. Eee, ama ya, ben, eee, kesinlikle çok keyif alıyorum. Yani, eee, tamam, rekabetçi biriyimdir ama mesela şey, masa tenisi, eee, çok zor bir spor değildir bence. Böyle eline raket ver, hani, sohbet havasında bile oynayabilirsin bunu. Hani, bir iş arkadaşını çağırırsın, "Hadi gel, 5 dakika sohbet edelim, oyun oynayalım." diye. Eee, ben bunu da seviyorum.
Eve evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Olabilirdi tabii. Tabii. Hıı. Hıh. Anladım. Anladım. Peki, masa tenisi sporunu, eee, televizyonda ya da programlarda ya da uluslararası m mecralarda hâlâ bu, eee, turnuvaları vs. takip ediyor musun?
Evet, turnuva özelinde değil ama, eee, sosyal medyada takip ettiğim, eee, bazı oyuncular var. İsimlerini telaffuz bile edemediğim s oyuncular var. Çin'den, işte, Japonya'dan falan.
Hı hı. <laughs> Ama ama iyi iş yaptığını anladım, takip ettiğine göre. <chuckles>
E, tabii, evet. Yani, kesinlikle. Eee, sevdiğim, izlediğim oyuncular var, eee, ama onlar yani muhteşem. Yani önüme düşen videoları falan, eee, imkânsız yani benim zamanında yapabilmem.
Hı hı. Anladım. Anladım. Bazı videolar gerçekten çok etkileyici görünebiliyor internette gezen. Eee, bunların arasında hiç o hareketleri ben yapabilir miyim deyip denediğin oldu mu peki?
Valla bir kere deniyordum, omzum yerinden bir çıkıyordu var ya. Ya, çünkü e, tabii bunlar sonuçta, eee, profesyonel insanlar. Eee, yani vücutları buna alışmış. Esneklik var falan. Ben böyle kolumun arkasından bir topa vurayım dedim, eee, omuzu orada bırakıyordum ya.
<chuckles> O derecede. Hı hı. Anladım. Ha, anladım, anladım.
Ama, eee, öğretici videolarını da izliyorum tabii ki. Mesela hâlâ da, eee, çok iyi oynamasam da keyif aldığım için mesela adama, ııı, videosu var, diyor ki: "İşte burada topa şu şekilde vurursan şöyle döner." gibisinden. Eee, o videoları da hâlâ Evet, evet, teknik yönlerini falan da izliyorum. Eee, keyif aldığım için. Aslında şey değil, ya, öğreneyim de bunu şurada kullanırım diye değil.
Hı hı. Hı hı. Evet. Teknik yönlerini geliştiriyorsun. Hı hı. Hı hı. Aslında, işte, bir yandan içten içe hâlâ orada çok böyle ilgini çektiği için tabii, bu senin keyif almanı sağlıyor ve bunları izliyorsun. Ayrıca da tabii, belli bir noktaya kadar bu sporu getirmişsin. Tabii, şu an hayatın içinde söylediğin kadarıyla da bu, eee, jimnastik ya, jimnastik ya da spor salonlarında yapılan esnemeler vs. ile bir şekilde bence, eee, gayet aktif bir spor hayatın var. Bana çok yararlı bilgiler de paylaştın. Eee, gerçekten çok teşekkür ederim.
Evet. Evet. Ben teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti.
Imm, benim için de. Hoşça kal.
Hoşça kal.

Ya, aslında spor benim hayatımda ciddi anlamda, eee, büyük yer kaplıyor. Eee, ben aslında hayatımı, eee, spora göre şekillendiriyorum dire diyebilirim, yani, spor Evet. Aslında bence, yani, bazen yanlış yaptığımı düşünüyorum, eee E, çünkü spora göre yaşıyorum biraz, işte, mesela rutinimi sordun. Normalde sabah mesela pazartesi sabahları başlarım, eee, saat 07.00 gibi kalkarım işte. Eee, bol 2 litre suyumu içerim her zaman. Evet, sonra, böyle, bir karın egzersizi yaparım, eee, mesaime başlamadan önce, eee
Hı hı. A! Ne güzel. Niye? Hı hı. Hı hı. A! Güzel. Hep evde mi oluyor bunlar peki?
Evet, 09.00 gibi evde ş eee, 09.00'da mesaim başlıyorsa, çünkü bazen değişkenlik gösterebiliyor, eee, 07.00'de uyanırım. Sabah bir karın egzersizimi yaparım. Eee, mesaiden sonra tekrar spora giderim ama. Ya, her gün değil ama haftanın en az 3-4 günü, eee, bu rutini kesinlikle yaparım.
He he, he he. Hıı. Ve, eee, sabahları ve akşamları da yapmak yorucu olmuyor mu peki?
Ya, sabah, böyle, çok çıtırdan yani, bir ye ne diyeyim, eee, bir 100 tane falan mekik çekerim, o kadar. Sırf böyle güne Ya, çünkü ben spor yapınca ciddi anlamda dinç olduğumu hissediyorum. Eee
Hımm. Peki bunu kaç yaşından beri yapıyorsun?
Bunu aslında, eee, çok geç yaşta yapmaya başladım. Bu biraz, eee, çok övündüğüm bir şey değildir.
Hımm. Yani, gençlik yıllarında mı başladın çoğunlukla? Yoksa, eee
Vallahi genç diye kabul edersek yirmi beşte başladım.
<chuckles> Artık, artık, ne diyelim, hani, ilkokul çağlarında spora başladın mı yoksa, eee, işte, lise zamanları mı?
Yok. A, o zamanlar ke tabii ki. Yani, ben aslında hep
Üniversiteden sonra mı?
Ben aslında hep sportif bir adamdım, yani, eee, ilkokulda lisede falan hatta hep şeyi söylerim: "Her spordan azar azar yapıyorum ama hiçbirinden tam yapmıyorum." diye.
Hımm. <chuckles> Peki Ha, anladım.
Bu bahsettiğim vücut geliştirme, yani, son, eee, 3-4 senedir yaptığım. Hı hı.
Peki, hemen o zaman şunu sorayım neden, eee, her sporu azar azar yaptın ama hiçbirinde, eee, devam etmedin?